Sabe, as costas, né, e são coisas que às vezes o exercício não tira. Porque exercício dá mais carga, né, dá mais pique. Ah, no seu caso, você tá precisando de relaxar.
Aham.
Sabe, assim, uma sauna. Sabe, antigamente os antigos faziam muita sauna, porque comprovado que a água quente relaxa.
Certo.
Não sei se você tem banheira em casa.
Tenho banheira. Banheira, eu tenho, mas não tenho o costume de usar, nunca usei na verdade, assim a função banheira, né, eu sempre eu só ligo o chuveiro mesmo, tomo meu banho e é isso. <chuckles>
Olha, só. Sim. Porque o ban o brasileiro não tem esse costume, até porque não tem frio pra isso, mas a banhe
Sim. Eu eu achei até estranho na verdade quando eu cheguei aqui, na casa de aluguel e vi o banheira.
Exatamente. Mas a banheira é usada na Europa justamente por conta do frio e pra relaxar.
Uhum.
É que é um processo, né, você tem que encher de água, a água quente tem que ser mas é uma preparação também para o, para o relaxamento, sabe?
Sei.
Então, às vezes, usa a banheira 1 vez por semana.
Eu vou tentar, tá. Ó, já tem a meditação e a banheira e e as massagens, já tô anotando aqui, tá? Cada conselho. <chuckles>
Sabe aquele momento, lá. Exatamente. Buscar, às vezes, uma sauna, sabe, uma coisa o banho quente, ele foi feito pra isso, você pensa um bebê, né, às vezes, a criança não não tá dormindo, não quer dormir direito: "Não, dá um banhozinho quente que a criança relaxa". O adulto da mesma forma.
Uhum.

É isso. Uma das coisas que eu ia perguntar, se eu precisaria ir pra pegar tapete pra algum lugar, assim?
Fazer na hora de dormir. Não. Não. Isso é quando você já tá em outro nível, sabe, de meditação. Você pode fazer no meio do dia, entre um trabalho e outro você sentar pra meditar.
Uhum. Certo.
Outra coisa que tem são as frequências. No Youtube também tem umas frequências musicais pra dormir.
Hum, nunca pensei nisso não. O que eu já, eh, o o que eu já fui tentando antes de pedir, ass aham. O que eu fui tentando antes de pedir os conselhos pra você, foi colocar a música de chuva. Eu vi que teve uma melhora, mas não tanto.
Veja, são quatro mil hertz. Hã. Experimente esses hertz também.
Certo.
Não não sei dizer precisamente o o número deles, mas você buscando também no YouTube: hertz pra dormir, música pra dormir, vai chegar nessa frequência. Porque o que que acontece? Você ainda não sabe o que que vai resolver com você, então atire pra tudo quanto é lado.
Entendi. <laughs> Sair tentando várias estratégias diferentes, né.
Medite, tome chá Isso. Porque o sono é muito importante. É muito importante o relaxamento. E como eu te falei, de repente um spa
Entendi. Entendi. É e
Olha, uma massagem relaxante é maravilhoso.
Fo foram coisas que você falou que de fato, assim, nunca nem tentei, nunca nem nem sei por onde vai. Então tanto a med
Não, porque você só sabe trabalhar.